Ablenkungsfaktor, ne? <giggles> Okay.
Genau, ja. Also, man versackt dann wirklich davor. Man lenkt sich wirklich noch ab, man will noch was, hm, erleben, irgendwie noch seine Gedanken berieseln lassen durch diese Kurzvideos. Das ist dann halt so das Thema. Genau.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Is 'n Mhm. Aber so insgesamt, äh, beschäftigt dich das jetzt nicht zu sehr, dass du jetzt abends noch kurz vor das Handy gehst und das, äh irgendwas schauns schaust oder vielleicht auch mal 5 Minuten länger kurz was prüfst, deine deine E-Mails oder, äh, irgendwelche Shorts anschaust. Also, das ist jetzt nicht so, dass dich das komplett aus dem Leben rauswirft?
Ne, das das so in der Form nicht, ne? Also, bei diesen Shorts, wie gesagt, da handelt es sich wirklich mal um 'ne 1/2 Stunde, Stunde oder so, aber dann ist auch mal gut. Ähm, ja, und ich meine, so Mails sind ja schnell gecheckt. <giggles> So viele Mails kriege ich dann auch wieder nicht. Äh. <giggles>
Mhm. Ja. <giggles> Okay. Mhm. <giggles> <laughs> Ja, man weiß ja nie, wie groß der Freunde Freundeskreis ist, ne? <giggles> Äh, erst mal <chuckles> Hunderte durch, äh, arbeiten. Das ist ja dann auch schon wieder das könnte ja auch schon wieder in Arbeit ausarten. <giggles>
<giggles> Äh, sehr schön. Mhm. <giggles> Ja, genau. Ne, äh, gut, das was ich halt gesagt hatte, wenn ich jetzt mal Streit mit, äh, ne, 'ner damaligen Partnerin oder 'nem Kumpel oder so was habe gut, okay, wenn man sich dann mal hin und her getextet hat. Das ging dann manchmal schon auch nachts noch oder so. Und gerade da hatte ich so 'ne Ex Freundin, genau, ne? Und wenn das dann dann hat man dann schon manchmal bis mitten in die Nacht da noch irgendwie rumgetextet. Das war dann 'n bisschen schwierig.
Mhm. Ja. Ja. Äh. Ja. <laughs> Mhm. <snorts> Mhm. Ja, wenn dann so Missverständnisse auftreten und
Mhm.
die eine oder andere, äh, SMS oder, j MMS oder ja, dann korrigiert werden musste, äh, dass ja, äh, dann auch noch, ähm, etw 'n kleiner Aufwand ist und
Ja, ne? Dann geht's ja doch sehr stark hin und her, und beide sind dann so aufgeladen und so. Und das schaukelt sich dann hoch, und das hält dann schon wach. Ja.
Mhm. Ja, ja. Mhm. Hm. Ja. <chuckles> Ja, das Hin und Her halt. Okay. Ja, gibt's sonst noch so irgendwelche Tricks, oder haben bei dir oder Leuten, die du kennst
<chuckles>
so gewisse Dinge geholfen? Äh, und welche ja? Was war Zeitverschwendung? Kannst du da noch kurz was zu zu sagen?
Mhm. Hm. Ja, also ich würde sagen grundsätzlich, also wenn wenn jemand also gerade beim im Freundeskreis gab es schon Leute, die damit 'n bisschen Probleme hatten, da hat es dann auch geholfen, äh, das Handy wirklich früher wegzulegen, ne? Also, wenn die f Probleme hatten, nachdem die Handy ge geguckt haben oder so, dann einzuschlafen, da war es halt dann sinnvoll, das einfach früher wegzulegen. Ähm, und ansonsten ich meine, wenn wenn man jetzt wie ich da Probleme mit so Shorts hat, ja, das ist das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich glaube, auch dann ist es nicht verkehrt, wenn man das Handy 'n bisschen weiter weglegt.
Mhm. Mhm. Ja, klar. Haben sie es dann Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.